Ja, das ist ein Tag. Und wofür? Und es gibt ja auch Studien, die sagen einfach, je mehr Geld du d für deine Hochzeit ausgibst, desto eher ist die Scheidung also desto höher ist die Scheidungsrate.
Oh, wow, okay, das wusste ich gar nicht.
Das gibt's wirklich, ja. Ja, weil das halt bei der Hochzeit also ich frage mich immer, um was geht es? Also geht's hier irgendwie darum, 'ne Show für andere Leute zu erzeugen oder geht's um, dass man sich wirklich für die andere Person freut? Und für mich ist es halt wirklich zweiteres. Und die Reaktion meiner Familie ist dann aber so: „Nein, das geht überhaupt nicht. Und wir wollen“, so nach Motto, „Hochzeitsfeier nur, wenn du Catering bestellst“, und Catering allein wird schon 80 € pro Person oder so mindestens bis äh, kosten
Mhm. Ja. Genau. <chuckles> M auf jeden Fall, ja.
und, äh, wenn du auch 'ne andere Location hast, also die toll ist. Und am besten noch dies und DJ und hast du nicht gesehen und alles Mögliche. Und ich denke mir nur so: „Leute. 1.: Ich habe das Geld nicht dafür. Also, ich habe das Geld theoretisch, ich will's nicht dafür ausgeben, so. Ich ziehe in 'nen Land. 2.: Ich ziehe in ein anderes Land. Das heißt, wir werden uns für lange Zeit nicht mehr sehen.“ So, ganz ehrlich. „Und 3.: Um was geht's euch eigentlich? Wenn ihr euch voll fressen wollt, dann geht doch einfach zu Büffet, aber nicht zu meiner Hochzeitsfeier.“ So, äh, ich checks nicht.
Ha. Mhm. Richtig. Mhm. <chuckles> Ja, genau. Dann können wir gerne mal zum All-you-can-eat so. Ja, genau. Ja, ich kenne es, ich kenne es. Du, bei mir ist es genauso, weil in meiner Kultur ist es auch so, es wird immer ganz groß gefeiert und wenn du's nicht tust, dann, ähm ich bin froh, dass meine Eltern nicht so sind, aber im Kulturkreis wird's immer erwartet bei uns, große Feiern, viel Geld, viel Schnickschnack. Ja, ich finde es auch unnötig.
Ja, also, i Mhm. Ja.
Also, ne, ich würde auch lieber zum Beispiel Geld für 'n Fotografen, weil d die Bilder habe ich für immer, aber lieber 'n kleinerer Kreis und das dann wäre ich auch schon glücklich.
Ja. Mhm.

Das ich weiß nicht, ich finde das irgendwie auch so richtig disrespectful, weißt du? Weil
Ja, klar.
j also, ich bin halt auch Arbeiterkind, habe Migrationshintergrund und ich habe ein „Master of Education“ bald. So, ich ich finde nicht, dass das etwas ist, worauf ich nicht stolz sein darf oder auch nicht stolz sein sollte.
Mhm. Natürlich, du sollst doch stolz sein. Ja. Klar.
Und i ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer so ja, so schade, dass es irgendwie immer so klein geredet wird. Oder dass dann gesagt wird, ja
Musst dich dann also, musst du dann oft dann wirklich dich auch so dafür- ich sage mal- rechtfertigen? Also, ist es oft so, dass wenn du mit der Familie bist, dann: „Nein, das ist nicht so und es ist so und so,“ und es ist ja auch anstrengend?
Ja, also, wie gesagt, ich muss eigentlich jedes Mal aufs Neue dann sagen, dass das, was meine Mutter vor allem da rum erzählt an andere Leute, dass das einfach Falschinformationen sind und, dass mich das auch ärgert, wenn sie dann jedes Mal so 'n Müll so erz erzählt. Weil es stimmt ja nicht. Es ist nicht für die Katz und also, sehr also, was heißt überhaupt für die Katz? Also, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie mein Leben verschwendet habe oder dass ich, e keine Ahnung, dass ich kriminell war und im Knast gesessen habe oder so. Weißt du, das wäre, wenn ich wirklich sagen würde: „Ja okay, das ist nicht so toll.“ Aber ich habe studiert. Also, es ist ja
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das stimmt. Richtig und hast du ja in der Hand, ja.
Ja. Weil's andere war halt auch, ich ha ich, ähm, habe auch 'n Stipendium bekommen über weite Teile. Und auch das zum Beispiel, also, ich meine, es freut mich, dass mein Bruder jetzt 'n Job hat seit 6 Monaten oder so, aber das ist auch nicht der Job, den er sein ganzes Leben machen wird. So, und das, was er an Geld macht, da kriege ich schon 'n guten Teil durch mein Stipendium, ohne zu arbeiten. Weißt du? Und, äh, ich ich habe das Gefühl irgendwie die
Ja. Mhm. Ja. Mhm.
also, nicht nicht dass ich jetzt irgendwie bess sagen will das ich besser bin als mein Bruder oder so, ne? Aber ich finde es einfach fies, dass diese Darstellung davon, dass ich schlechter bin als er oder schlechter bin als meine Schwester.

Ja, ich finde auch, es ist so mal angenommen mal angenommen, es wäre die falsche Entscheidung. Ich habe auch viele Menschen in meinem Leben so dieses ich hatte das auch mit der Fern ich habe 'n ähnliches Thema wie bei dir halt also nicht Fernbeziehung, aber im Sinne von nach USA gehen. Ich höre auch ganz oft: „Ja, und das das wird so schiefgehen und du wirst schon sehen und ich habe es dir ja gesagt.” Ich so: „Leute, auch wenn's schiefgeht, vielleicht muss ich selber auf die Schnauze fallen, dann ist das halt so und muss die Erfahrung selber machen.“
Mhm. Boah. Ja, vor allem es Und es gibt doch keine Garantie darauf, dass es in Deutschland funktioniert. Also, wer gibt mir denn bitte die Garantie darauf, dass wenn ich jetzt meinen Partner irgendwie sitzen lasse? So, und
Genau, genau.
n wer g wer gibt mir 'ne Garantie darauf, dass es dann in Deutschland dann dass ich jetzt meinen Traummann kennenlerne in Deutschland und ich alles perfekt laufen wird? Also, das ist doch idiotisch, diese Annahme. Also deswegen, wir wissen gar nicht, was wir wissen doch gar nicht, was alles passieren kann. Und das habe ich auch meinen Eltern gesagt, wer wer weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich Lehrerin geworden wäre, wer weiß, ob mir die Kinder nicht nach 3 Jehre Jahren total auf den Sack gegangen wären? Das wissen wir doch gar nicht.
Genau. Ja. Ich finde das auch so dumm, ja. Ja, das kann auch sein. Ja, ja.
Und gerade Lehramt hat so 'ne hohe Burn-out-Rate. Also, wer weiß, ob ich dann nicht nach 5 Jahren Burn-out bekommen hätte? Also, ne, ne, ne, warum? Also, i ich verstehe das nicht. Und ich verstehe auch diese dieses
Mhm. Ja.
also diese Einstellung irgendwie auch nicht
Mhm.
so dieses anderen irgendwie was Schlechtes wünschen, so nach'm Motto.
Und dann aber sagen so: „Ja, aber is ich will doch nur das Beste für dich und ich denke ja an dich, wenn ich das sage.” Ich höre das so oft. Und dann denke ich mir: „Ne, also das ist jetzt“
Ja. Mhm. Es sind solche wirklich es ist nur, um a um dann am Ende sagen zu können: „Ach, ich habe ja Recht gehabt.“ Es geht nicht darum, um dir wirklich zu helfen oder so. Überhaupt nicht.
Ja. Ja richtig, genau. Und, äh, ich will auch nicht ich ich mag das gar nicht, wenn d da irgendwas doch am Ende dann schief läuft, dann: „Ich habe es dir doch gesagt.” Ja, das s brauche ich jetzt grad nicht. So und manchmal muss die Erfahrung einfach selber gemacht werden.
Ja, und vor allem wie oft bei anderen Sachen eben. Und wie oft also, als ob die andere Person dann alles im Leben perfekt macht und so. Und es ist immer einfach, dann 1.000 Aussagen zu machen und vielleicht trifft mal irgendwas davon dann zu. Und
Ja, genau. Ja. Ja.